<clicks tongue> जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में हूँ। और कहीं न कहीं वो दुविधाएँ मेरे को आगे के संकेत इस तरीके से दे रही है कि, मैं उससे रज़ामंदी नहीं दे पा रहा हूँ। और रज़ामंदी के साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि, कहीं न कहीं उनका अचानक बदलना चीज़ों का मेरे को असहज महसूस करवा रहा है। क्योंकि जब आप बोलते है कि जैसे मैं आपको बताऊँ हो क्या रहा है की मेरे को एक यात्रा पे जाना था और उसकी योजनाएँ पहले ही बन गयी थी। पहले ही बनने के साथ-साथ उसमें, ये भी था की सब कुछ इ इस तरीके से था कि कहते है ना, की आपने स पूरा दिल और दिमाग इसमें लगा दिया हो की कैसे जाओगे, क्या करोगे, कितनी देर वहाँ रुकोगे, और सब चीज़े मतलब सोच समझ के मतलब अच्छी तरह उसके बारे में जाँच पड़ताल कर ली थी, चीज़े कर ली थी और बिल्कुल एक अच्छा प्लान बना लिया था। और लेकिन बात ये हुई कि अब अचानक ही उनमें मेरे को बदलाव करना पड़ रहा है। और उनके अचानक ही बदलाव करने से मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ की मैं कैसे अब उसमें बदलाव करूँ? किन चीज़ों का समझौता करूँ? किन चीज़ों का समझौता नहीं करूँ? और कैसे मैं मतलब उस चीज़ को समझू? क्योंकि सब चीज़े पहले ही हो गयी हैं। जो टिकट की बात करें, पहले ही हो गया है। वाहन पहले से तय हो चूका है कैसे जाना है। तो उसमें काफ़ी मतलब अगर मैं उन चीज़ों को बदलता हूँ तो काफ़ी मेरे को चीज़े बदलनी पड़ेगी। और बदलने के साथ मेरे को लग रहा है की मेरे नुकसान भी उतने बढ़ जाएँगे। <smacks lips> और नुकसान के साथ-साथ जो मेरे को समझौता है काफ़ी समय के साथ भी समझौता करना पड़ेगा। तो मैं आपकी मदद चाहता हूँ कि कैसे मैं मतलब अपनी इस अचानक की बदली हुई यात्रा को कैसे समझूँ? क्या करके मैं अपनी रोज़ियाँ बनाऊँ? जिससे मैं इसको भरपूर आनंद के साथ, समय बिल्कुल एन्जॉय कर पाऊँ? इसका मज़ा लुत्फ़ उठा पाऊँ? और अपने कार्य को भी पूरा कर पाऊँ?
हाँ। हाँ। हुँ। हुँ। हाँ, बिल्कुल। मैं आपकी बात को समझ पा रही हूँ। और वाक़ई में कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जब योजना एक दम से बदल जाती है तो अ, एक अ, निश्चित निर्णय भी नहीं ले लिया जा सकता और समझ में भी नहीं आता। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें हम ज़रूर एक अच्छे सुझाव की भी बात करेंगे। और अच्छा अ, और अच्छे से समझने के लिए ना मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती जिससे गहराई से आपकी बातों को समझ सकूँ। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो आपकी यात्रा थी वो कितने दिनों की थी? और अब उसमें क्या बदलाव हो गया है?
जी। जी। जी, तो मैं आपको बताऊँ वो यात्रा अगर मैं बोलूँ काम की वज़ह से सिर्फ़ 2 दिन की थी। लेकिन जो मैं मतलब सब चीज़ों को देखा था सब चीज़ें की थी तो वो 5 दिन की मैंने अपनी बना ली थी। और 5 दिन का मतलब ये था कि उस 5 दिन में मैं अपने आप को घूम भी रहा था एक नई जगह को, उसको कहते हैं ना कि छान-बीन भी कर रहा था ओ, काफ़ी अच्छा भी महसूस कर रहा था कि मैं एक नई जगह पे सिर्फ़ काम के सिलसिले से जा रहा हूँ और कहीं न कहीं अब मैं उधर से कुछ अच्छी यादें लेके आऊँगा। क्योंकि सिर्फ़ मेरे को काम ही नहीं करना, मेरे को घूमने का भी मौक़ा मिलेगा चीज़ों को लेके। क्योंकि जैसे अगर मैं बताऊँ, तो बात इस तरह की सी थी की
हाँ। हाँ।
अभी जो क्रिसमस आ रहा है जो 25 तारीख़ को है उस दिन की छुट्टी, मेरे को निकलना था और 26 तारीख़ की मेरी मतलब अगर मैं बोलूँ तो मैंने छुट्टी लगा दी थी और 27-28 मेरे को मिल गए थे, तो मैं 29 को लौटता। <smacks lips> मतलब मेरे पास पूरे 4 से 5 दिन थे एक जगह को घूमने के लिए, एक जगह को अ, अपनाने के लिए और उधर मतलब अलग-अलग जगह ज जाने के लिए। और अपना कार्य-शीट भी पूरा करने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं अब उसमें जो बदलाव हुआ या जो चीज़ें थी अब उसमें ये हो गया है कि मेरे को अब 26 की शाम को निकलना है और मेरे को 28 की रात को ही लौटना है। तो वो कहीं न कहीं जो 1-1 दिन कम हुए, उसने मेरे घूमने की यात्रा को कम कर दिया, मेरे को काम के प्रति कम कर दिया। क्योंकि जो काम है वो
हुँ। हाँ। हाँ। हुँ।
अब सिर्फ़ शनिवार को करना हैं और, अगली सुबह अगर हो सके तो जल्द से जल्द वहाँ से निकलना है अ, जो क्लाइंट आ रहे हैं, जिनसे बात-चीत है, उनसे बात करके अपना उनको विदा करके वहाँ से अलविदा कहके निकलना है।
हाँ। हुँ। अ, ये तो काफ़ी अ, मुझे भी सुन कर के लगा कि जो आपका अ, योज़ना थी वो, अ, थोड़ा-सा आगे ही ख़त्म हो गई और कुछ दिन उसमें से घट गए, तो ये तो मुझे भी अ, थोड़ा-सा सुन कर के लग रहा है कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन चलिए अब हो गया है तो, हम सुझाव की बात कर लेंगे और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कभी-कभी, ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, है ना? तो आप मुझे बता सकते हैं कि जैसे आप वहाँ पर अकेले जाने वाले थे या फिर अ, उस यात्रा में और भी लोग शामिल थे?
जी। जी। तो मैं बताऊँ कि, यात्रा में मैं यहाँ से अपने शहर से मैं अकेला ही था, जो यहाँ से जा रहा था, बाकी लोग जो आने वाले हैं उधर, मेरे को उनसे ही, जो मैंने आपको बताया कि वो हमारे, निवेशक हैं कहीं न कहीं, उनसे मेरे को मिलना है, तो वो उधर, जहाँ से भी आ रहे थे अपने शहर से अब, तो मैं यहाँ से अपना अकेला निकलने वाला था। और यात्रा जब अकेले की होती है तो, ये रहता है, जो हमारी कार्यशील है, उस दर्जे की पहले आप खर्चा कर लीजिए चीज़ों पे फिर उसके बाद, कंपनी जो हमारी कार्यशील जगह है, वो आपको बाद में इसका खर्चा दे देगी। जब आप इसका कहते हैं कि हर्जाना अ, बिल समेत उसको देंगे तो वो आपको खर्चा इसका वापिस कर देगी। लेकिन जब मैंने अपने अपने मैनेजर से बात की, चीजें की और, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो इसमें एक दिक्कत जे आ रखी है कि मैंने अब जैसे, अपनी टिकट पहले से ही करा लीं थीं चीज़ों को लेके, तो 1 दिन कम की और 1 दिन बाद की टिकटों में जो मेरा खर्चा हुआ, वो कहीं न कहीं उन्होंने देने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि अब, जो हमारा कार्यशील है, वो सिर्फ़ 2 दिन का है तो आपको उन्ही दिनों में वापस आना होगा और सिर्फ उस दिन के ही खर्चे, जो हमारी कंपनी है वो देगी। जैसे होटल का खर्चा भी, चीज़ों का लेके, वो भी वो आधे दिन का ही 12 बजे तक का देगी। तो उस चीज के लिए मेरे को काफ़ी बुरा लग रहा है कि, अब जो मेरे खर्चे होंगे वो, मतलब 2 गुना हो गए क्योंकि पहले मेरे को यहाँ से अपनी, जो मेरी पहले की टिकट है वो कैंसल करवा के दूसरी लेनी पड़ेंगी, तो उसपे जो मेरे को, चीज़ें भरनी पड़ेगी जिसको कहते हैं हम, फ़ाइन बोलते हैं, वो भी मेरे को भरना पड़ेगा और उसके साथ जो मेरा होटल का खर्चा था जो मैंने, पहले ही बुक कर लिया था सस्ते में, वो मेरे को काफ़ी नुकसानदायक करेगा क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा रुपए दे चूका हूँ और मेरे को कंपनी वो पैसे वापस नहीं करने वाली है। वो सिर्फ़ उतना ही देगी, जितना मैंने, मतलब उनकी साइड से मेरे को मिल रहा है, तो उसका मेरे को काफ़ी बुरा लग रहा है और कहीं न कहीं वो मेरे को, जो मेरा लग रहा है कि मेरा काफ़ी चैन छीन लिया है जिसने।
हुँ। हाँ। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हाँ। हाँ। हुँ, बिल्कुल, ये तो समस्या वाली बात तो है क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया है। तो क्या आप मुझे ये बता पाएँगे आपका जो मुख्य लक्ष्य था और क्या ज़रूरी था आपके लिए वहाँ पर? अ, घूमना ज़रूरी था पर्यटन करना या फिर अ, थोड़ा-सा आराम वक़्त बिताना ज़रूरी था? या फिर आप अ, बचत के लिए थोड़ा-सा सोच रहे हैं?
जी। <clicks tongue> तो, मैं आपको बताऊँ कि बात इस तरह की सी कि मैंने जैसे सोचा था जैसे मेरे को पहले ही बोल दिया गया था तो 1 महीने पहले मेरे को बता दी गयी थी तो तब, जो उसकी टिकटें थी वो होटल की बुकिंग थी वो सस्ती हुई थी, और अब मैं जो करने जा रहा हूँ, उसमें आप भी जानते हैं की क्रिस्मस के दिन मतलब काफ़ी पार्टियाँ होती है और अगले दिन भी होटले महँगे रहते हैं और रूम भी नहीं मिलते हैं, तो वही एक दिक्कत है कि वो कमरे ना मिलना और जो खर्चा बढ़ जाना है उसमें मेरे को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, और जो मैंने पहले सस्ते में चीज़े की थी, जो मैंने अपना पैसा बचाया था वो भी मेरा अब नुकसान में जा रहा है क्योंकि अब खर्चा दोगुना हो चूका है। और जैसे बताया कि मैं कहीं न कहीं वो एक आराम देख रहा था, क्योंकि जब मैं दूसरे शहर जा रहा था मेरे पास दिन था और 2 दिन जब मेरे पास थे तो मैंने सोचा था कि मैं आराम से पहुँच के थोड़ा आराम करूँगा फिर थोड़ा शहर को और देखूँगा और रात को अपना खाना खा के अगले दिन अपने जो हमारे निवेशक हैं उनसे मिलके अपनी जो हमारी मीटिंग होने वाली है उसको पूर्ण करके मैं फिर से कहीं और जगह घूम पाऊँगा और अच्छे से तैयारी भी कर पाऊँगा उस जगह को लेके। और अगली भी ची अगले दिन भी ऐसा ही होता। तो वो चीज़ें मैंने बहुत दिमाग में सोच के रखी थी चीज़ों को करा था कि इससे मेरे को कहाँ पे मतलब मौका भी मिल रहा था काम पे और अच्छा करने का क्योंकि मैं अपनी जो मेरी प्रेजेंटेशन है मैं उसकी और अच्छी से तैयारी कर सकता था वहाँ जाके, उनके माहौल को जान सकता था और कहाँ मिलना है? कैसे करना है? चीज़े मैं पहली-सी देख सकता था। लेकिन अब मेरे को लग रहा है की वहाँ पे बचत और जो आराम है वो तो बिल्कुल भी नहीं है और कहीं न कहीं पर्यटन जो मैंने सोचा था घूमने का वो भी अब खत्म-सा ही हो रहा है, क्योंकि जाते ही मेरे को मीटिंग करनी है और मीटिंग करने के बाद फिर, वहाँ पे अगले दिन की तैयारी करके फिर मेरे को निकलना है। तो उसमें मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है की, अब वो मेरे पास जो मौका था, वो बिल्कुल नहीं बचा है।
हाँ। हुँ। हाँ। हाँ। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात को अब बहुत ही अच्छे से समझ गई और अ, मुझे काफ़ी अ, सुनकर के दुख भी हुआ, और जैसे कि आप महसूस कर पा रहे हैं आपकी बातों से मुझे लग भी रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं इस बात से तो अ, देखिए अब इसके सुझाव की बात कर लेते हैं। अ, देखिए कई-कई बार ना जो हम योजनाएँ बनाते हैं और अ, ज़रूरी नहीं होता कि वो उसी प्रकार से पूर्ण हो जाए, तो ना आप थोड़ी-सी अ, खुद के अंदर जो है अ, जो अनिश्चितता अभी हो रही है उसको शांत करने का प्रयास करें। और मुझे पता है कि वो क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे में आपका खर्च भी बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो सांत्वना देना खुद को मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन देखिए अब अ, जो फ़ैसला होना था वो तो हो ही गया है। अब उसके बारे में क्या सोच कर के अ, जो है तनाव को बढ़ाया जाए और ऐसे में जो आपका प्लान है अ, अगर 2 दिन के लिए ही सही आप कुछ समय उसमें खुद के लिए निकाल सकते हैं, अगर आपके पास अ, अगर थोड़ा-सा भी लचीलापन है तो आप ये भी कर सकते हैं कि अ, वहाँ पर ये कर सकते हैं कि थोड़ा प्लान बी तैयार कर सकते हैं। अगर ऐसे में अगर हो पाता है तो, तो ज़रूर तैयार करिए और अ, उसकी तैयारी आप खुद ही कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि अ, आपके साथ कोई हो और क्योंकि अ, आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है अकेले घूमने में भी बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी लोग भी आपको वहाँ पर मिल जाएँगे। और इसके अलावा ना अ, जैसे अब ये तो प्लान अगर नहीं होता है तो अगले प्लान की तैयारी करें। अ, जैसे आपने क्रिसमस का बताया तो वो प्लान आपने काफ़ी अच्छा बनाया था लेकिन वो योज़ना जो है काम नहीं आई और अ, जो मीटिंग होनी थी वो भी कुछ ही दिनों में समाप्त हो गई और जो आपका घूमने का था वो भी नहीं हो पाया। और तो ना अ, ऐसे में खुद को थोड़ा-सा अ, एक तरीके से भावनात्मक तरीके से समझाने का प्रयास करें और देखिए ना तनाव लेने से अब कुछ होगा नहीं क्योंकि जो होना था वो तो हो ही गया है। और ऐसे में आप दूसरा प्लान बना सकते हैं, अपने खुद के दोस्तों के साथ और उसी कंपनी में जहाँ आपका नुकसान हुआ है, वहाँ पर एक तरीके से अपने मैनेजर को भी बोल सकते हैं कि मुझे 2 दिन की छुट्टी आपको एक्स्ट्रा देनी होगी या फिर आप अपने जो है नुकसान हुआ है उसको बता सकते हैं और अ, जो बताने का तरीका होगा आप वो भी बहुत शांत रखेंगे और इसके अलावा कोई अ, शांत वातावरण चुनिए, तो हो सकता है वो 2 दिन की छुट्टी आपको और दें। और इसके अलावा जैसे नई साल नई साल भी आने वाली है तो उसके लिए आप प्लान तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता न ना करिए क्योंकि अ, घूमना-फिरना हमेशा लगा रहेगा और ऐसे में अ, ये तो सीखने के लिए ही हो गया कि अ, पहले से कोई भी चीज़ जो है जो है खर्च ना करी जाए और सोच-समझ कर आगे से आप हमेशा फ़ैसला लिया करेंगे और अपनी जो यात्राएँ हैं, योजनाएँ हैं आगे से और बेहतर बनाने का प्रयास करिए और जब आप ऐसा कर पाएँगे तो जो अनिश्चितता होती है वो भी नहीं होगी। और मुझे लगता है कि मेरे सुझाव भी आपके काम आएँगे।
जी। जी। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ जैसे आपने बोला कि 2 दिन की एक एक्स्ट्रा छुट्टी उनसे ले सकता हूँ, उन चीज़ों को लेके और जैसे आपने बताया कि आ अपनी भावनाओं को उनके आगे प्रकट किए, अपने खर्चों को बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा और जैसे आपने बताया मेरे को बात करके आपसे काफ़ी अच्छा लगा अब काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।